Mmm. Mhm mhm. Benar.
Oke, yang biasanya memicu emosi aku itu mungkin karena aku main game kali ya, yang lebih banyak memicu emosi aku itu karena gara-gara game, iya jadi kan kalo kita main game itu ada timnya, entah tim musuh atau tim teman. Nah kadang-kadang kalo main game itu, misalnya kita gak jago nih main game-nya.
Oh bisa ya? Oh berarti berarti ini game yang, eee, online yang ini ya, Kak, berarti ada manusia nyatanya gitu ya? Terus dia dari berbagai tempat gitu jadi satu disatukan oleh sistem gitu berarti?
Ya game online. Heeh, ada manusianya. Ya betul sekali, jadi nanti kita membentuk tim tim melawan tim musuh. Nah masalahnya yang jadi emosi ini entah itu gara-gara tim sendiri atau tim musuh, kalo kita mainnya kayak gak jago atau gak ngebantuin tim gitu kan, kita dikata-katain tuh, Kak, sama entah sama timnya, sama apa sama musuhnya, kalau kalau sama musuh masih mending ya, ini tim sendiri gitu bikin emosi. <chuckles> Nah itu sih yang biasanya bikin aku emosi gitu. Dan ya
Oke. Mhm. Mhm. Oke. <chuckles> Heeh. Mhm. Oke. <chuckles> Oke oke.
kalau orang emosi kan biasanya berkata-kata kasar gitu kan ya, Kak. Kebetulan aku ini orangnya lemah lembut gitu. <chuckles> Jadi tidak tidak berkata-kata kasar, iya soft spoken gitu, jadi cara aku menenangkan diriku itu dengan berdiam diri gitu, dan menahan amarah sih, Kak, jadi sebenarnya aku
Oke. Heeh heeh lembut gitu ya. Soft spoken gitu ya? Bener. Waduh.